Oi, eu queria um conselho, eh, eu estou vivendo uma situação, que eu estou nova numa atividade, né, eu eu canto na minha igreja, e é, e aí o que que acontece, não tem muito tempo né, que eu estou no no grupo...
Uhum. Certo. Aham. Ah que legal. Aham. Aham, boa.
então, en e o pessoal né já está há muito tempo, já é bastante experiente, eh, o grupo já tem muitos anos que eles tocam juntos. Então, assim, eu sou a novata, né?
Uhum. Aham. Tá, você você é novato ali do grupo, né?
É, e aí eu fico muito nervosa, eu tremo na base, sabe, eu fico com muito medo de errar, e falhar, e ser excluída do grupo, sabe, coisas assim, e aí eu so sou tomada por esses pensamentos. E ao invés de eu relaxar e entregar aquilo que vem do meu coração, sabe? Eu fico mais preocupada em não falhar do que vivenciar o momento, sabe?
Hum. Aham. Hum, entendi, olha entendi o que você está passando, né, então assim, né, você está nesse grupo. Você é o mais novata e você fica apreensiva, né, de de se entregar porque você tem medo de errar, né?
Sim, exatamente.
Mas beleza então vamos vamos deixa eu só entender. Você está querendo um conselho, você está querendo desabafar, eu posso dar minha opinião aqui?
Sim, fica à vontade porque é o que eu estou precisando realmente, é de ouvir al alguém que me dê algum norte, um primeiro passo, vamos dizer assim, né, precisa nem ser o caminho completo, mas se for um passo já vai me ajudar imenso.
<laughs> Ótimo. <chuckles> Ótimo. <laughs> Não, perfeito, perfeito. Então vamos lá, tá? Assim, pelo que eu entendi, né, esse medo assim, ele está te travando, né, o que é comum, né, porque o medo, ele realmente te trava a gente, né, e a gente acaba não conseguindo executar aquela tarefa ali. Por mais simples que seja, por mais preparada que você esteja, vai ser difícil. Mas olha, o medo ele não significa incapacidade, ou seja, você é capaz de fazer aquilo, você só está sentindo um medo, uma apreensão, né, porque você tá com, eh, com é que é com medo de falhar, com medo de decepcionar as pessoas, né. Então, e também olha, sentir a apreensão, alguma coisa, é sinal de que algo importa pra você, então é uma coisa muito importante pra você ne ham, eh.
Sim. Isso. É muito importante mesmo, porque eu eu eu preciso estar de uma forma íntegra ali, sabe? Eh, corpo, alma, espírito, então tem que estar tudo alinhado ali, né, e passar a mensagem né através da música, através dos louvores, né, então isso é muito importante pra mim.
Uhum. <chuckles> Sim. Sim.

Olha, na verdade assim, eu eu sempre peço, sabe, ajuda. Sempre me coloco realmente naquele lugar de aprendiz, sabe. Então, eu tô sempre falando com um, falando com outro, no próprio ensaio, né. Mas o corre-corre, né, também, não posso nem culpar-los tanto assim, né. Eh, eh, eles acabam não tendo muita paciência mesmo, sabe. Pô, já chegou já a pessoa chega cansada do trabalho, né. E aí, já faz aquilo tanto no automático que não sabe nem, eh, explicar, não sabe nem ensinar, né. Então, sabe, chegar ali, tocar seu instrumento, né, sabe, fazer o que sabe de fazer melhor, mas eu tento, assim, algumas interações, né. Mas eu recebo muito pouco do outro lado, sabe? E e e isso me prejudica um pouco, então, eu acabo tendo que fazer essa busca sozinha.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Entendi. Ah, tá. Boa. E e você sente confortável?
Mas, mas essa busca sozinha num Eu gosto, porque eu tenho a sensação de que eu tô me dedicando, sabe? E que isso também é muito importante pra mim, eu não gosto de fazer nada, assim, de uma forma displicente. Então, então eu sinto realmente, eh, essa satisfação de de estar me entregando ali, né, pra pra estudar, pra dar o meu melhor. Mas mas eu sinto que eu fico sem feedback.
Com Uhum. Ta bom. Uhum. Uhum. Hum. Você gostaria de ter esse feedback. Você gostaria de saber o que tá acontecendo né. É. E
Exatamente, pra corrigir qualquer coisa e não fu não cometer o erro lá, na hora do
Exato. Exato. <laughs> Exato. Tem algum líder disso? Como que é? Ter uma essa ia hierarquia?
do luz câmera e ação, entendeu? <chuckles>